जी, बिल्कुल। हाँ, सही कह रहे हैं आप। मतलब मैं भी ये मतलब बाहर जाते हैं, तो खाना बहुत ही ज़्यादा अ, महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खाना मिले। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि आप चले जाते हैं, लेकिन आपको अच्छा खाना मिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जब मैं घूमने जाता हूँ, तो हमारा जो अ, कॉलेज था, उसके पास एक दुकान हुआ करती थी, जिसका नाम था, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस। तो उसमें बहुत ही तरीके के पकवान मिलते थे, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो उसमें से एक चाप बिरयानी हुआ करती थी। वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद हुआ करती थी। उसकी जो ग्रेवी थी, वो बहुत ही ज़्यादा अ, मतलब अच्छी हुआ करती थी। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और मैंने एक बार उनको अपने दोस्तों को वो खिला दी, तो वो भी उसके बिल्कुल एकदम दीवाने हो गए।
जी। जी, जी। हाँ। जी, जी। हाँ। हाँ, खाना चाहेंगे। जी। जी, जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा। हाँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा, जी। हाँ, हाँ। अच्छा। जी, जी। हाँ। जी। ओह! अच्छा। जी, जी।
हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। बाकी जब हम घूमने के लिए जाते हैं, तो मैं तो अपने जब अपने दोस्तों के साथ जाता था, तो एक स्पीकर लेके जाते थे, ताकि मतलब हम वहाँ, जहाँ रुक रहे हैं, तो वहाँ पर गाना बजाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वो हमारे मज़े को दोगुना कर देता था। तो आप भी ऐसा कुछ करते थे? जी।
जी, जी। जी। अच्छा। हाँ, वो गाना बजाने के लिए। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, बिल् हाँ, जी, जी। बिल्कुल, हम भी एक बड़ा-सा स्पीकर मेरे पास है। जब भी हम कहीं दूर जाते थे, अगर ट्रेन का सफर में, जैसे कि काफ़ी बार जो है, हमने ट्रेन का भी सफर किया है। तो ट्रेन का सफर जो होता है, कहीं हम यात्रा पर जा रहे हैं, तो वो दूर होता है। तो क्या करते हैं, हम लोग स्पीकर ले लेते हैं, वो गाना बजाते हुए चले जाते हैं और साथ में जो हमारे जो यात्री रहते हैं, और भी जो ट्रेन की बोगी में रहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हम एक-दूसरे के साथ में गाना गाते हुए, जैसे कि अंताक्षरी खेलते हुए और गाना गाते हुए, गाना सुनते हुए सब हँसी-मज़ाक करते हैं वो जो। जो सफर का मज़ा होता है ना, और भी दुगुना हो जाता है और यात्रा में बहुत ही अच्छा लगता है। और बाद में, जो हम ये सब चीज़ अनुभव जो हमने किया है, इसे याद करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, "चलो, हमारे साथ वो लोग भी जुड़ गए थे, जो ज जिन्हें हम जानते नहीं हैं।" इससे क्या होता है, एक एकता बढ़ती है। है कि नहीं? जैसे आज के टाइम में माहौल जो बन चुका है ना, एकता की बहुत ही कमी है। तो यात्रा के दौरान क्या होता है ना, जैसे कि हम ये नहीं देखते, कौन कहाँ से आ रहा है, हम एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि अजनबी भी होते हैं, तो हम उनके साथ में मिलकर बात करते हुए, बातचीत करते हुए, हँसी-मज़ाक करते हुए, क्या होता है, तो वो यात्रा का सफर जो दुगुना हो जाता है, और बहुत ही मज़ा आता है यात्रा में। है कि नहीं?
अच्छा। हाँ। जी। जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मतलब हम भी कहीं भी अगर घूमने के लिए जाते हैं, या फिर अ, किसी जगह पे पहुँचते हैं, या ट्रेन या बस के माध्यम से भी जाते हैं, तो हमारे बस में जो कोई बगल में आके बैठ जाता है, तो हम ये तो है नहीं कि कि बोर होएँ, तो उससे हम बात करना चालू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से हम उसको ज़्यादा अ, हमारा जो टाइम है, वो तो निकल ही जाता है। बाकी हम एक द दूसरे से हमको खुशी भी होती है, एक-दूसरे से अ, नए इंसानों से मिलने पे, व और
जी। हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हम उससे बात करने लगते हैं। जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी, जी। हाँ। जी, जी। जी, जी।
अगर कहीं-कहीं ऐसा होता है कि वो हमारे साथ ही हमको जॉइन कर लेता है, मतलब घूमने के दौरान। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कभी कि आपको मतलब बात करना पसंद हो, या कोई अंजान ने आपसे बात करी हो?
हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ जी।